Äh, meistens kommen die ja auf mich zu und, äh, wenn nicht, dann, äh weil ich kenne die schon, die melden sich schon, wenn sie's brauchen. Aber wenn ich mal wirklich, äh, Flaute habe, dann, ähm, äh, äh, rei äh, manchmal frage ich auch nach, ha wenn wenn zum Beispiel jemand erwähnt: „Oh, ja, okay, ich habe da was in 'n paar Wochen.“ Dann schreibe ich mal hin: „Hey, ich habe grad Zeit,“ ne? Und was ich auch immer mache, ist jetzt halt, äh, zu, ähm, äh, Weihnachten, da kö äh, <clears throat> abonniere ich diese tollen Jacquie Lawson, äh, Christmas Cards, die, äh d Also, die sind total schön, ne? Da bewegt sich alles und die schicke ich dann wirklich an alle rauf, aber jetzt so so ganz ohne Druck, einfach nur „Frohe Weihnachten“, ne? Und, ähm, aber auch nicht nur an Freunde, sondern auch an alle Business-Kontakte. Und das ist manchmal auch, äh, 'ne guten Weg, um sich mal wieder in Erinnerung zu, ähm, r ru rufen, ohne dann praktisch, äh, so direkt, äh, z zu sagen: „Hey, ähm, hm, hast du irgend äh, wie Arbeit für mich,“ ne?
Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Ja, genau. Mhm. Mhm. Mhm. Aber gibt's denn die Möglichkeit, äh, vielleicht mal gezielt Firmen zu suchen, die vielleicht auch bei dir in der Nähe sind, ähm, wo du weißt, die arbeiten auch ähm, oder die suchen ab und zu mal Leute, die wirklich was für sie machen in dem Bereich, was du anbietest, da vielleicht einfach mal anzurufen oder oder, ähm, E-Mail ist ja meist sehr unpersönlich. Da vielleicht wirklich eher das telefonische Gespräch mal zu suchen. Ähm, und dann natürlich, wo du sagst, grad zur Weihnachts äh, Zeit könnte man ja, hm, nach dem telefonischen Gespräch noch mal 'ne Karte hinterherschicken, um dann so diese doppelte Erinnerung sozusagen also dann vielleicht zu haben. Äh, um da vielleicht kommt im Januar da doch was rein. Man weiß es ja nicht. Dass man`s so vielleicht noch mal probiert.
Ja. Ja, das auch 'ne gute Idee. D ähm, di Ja, klar. Ich meine, die Weihnachtskarten sch äh, sch äh, schicke ich sowieso raus. Also, das wirklich 'ne gute Idee. Ich habe ja jetzt noch 2 Wochen vorm vor Weihnachten Zeit, äh, dann, ähm, vielleicht mal so Art persönlich anzurufen und dann mit den Weihnachtskarten, äh, praktisch so Follow-up zu machen als 'ne super Idee.
Mhm. Mhm. Genau.